สวัสดีครับ
ครับ สวัสดีครับผม
เป็นไงบ้างครับเนี่ย?
โอ้โฮ นอนน้อยครับช่วงนี้
นอนน้อยเลยเหรอ ทำไม ทำอะไรครับ? <chuckles>
ผมมี มีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยครับผม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานทั้งนั้นเลย <chuckles> ใช่ ๆ แล้วของคุณครับ?
อ๋อ เหรอ? <chuckles> ก็โอเคดี สบายดีครับ วันนี้อากาศก็ไม่ร้อนมากด้วย ก็ เออ ชิล ๆ ดี อืม
อา ผมก็อยากจะตอบชิล ๆ เหมือน กันนะ <chuckles> อยากจะ อยากมีเวลาไปทำอย่างอื่นเรื่องของเรื่อง อยากจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ อะไรอย่างงี้ ไม่ใช่ทำแต่งาน ผมล่ะเหนื่อยใจจริง ๆ แต่
<chuckles> แต่มันไม่ชิลใช่ไหม? <chuckles> อ๋อ เออ แต่มันก็ต้องทนแหละ ถ้าแบบถ้ายังอยู่ใน Loop นั้นอะ อย่างผมก็ยังดีหน่อยที่แบบกัดฟันแล้วออกมาจากงานประจำเลย <chuckles>
ใช่ อา คือตอน คือตอนเนี่ยมันว่าแบบเรียนง่ายกว่าแต่ก่อน เพราะมี มีแบบเรียนออนไลน์แล้ว เราไม่ต้องไปที่ห้องมันก็แบบ เฮ้ย มีอะไรน่าเรียนรู้เต็มไปหมดเลย แต่ก็ดันไม่มีเวลาเสียงั้น
อ๋อ จริงครับ คือสมัยเนี้ยผม ผมมองว่าแบบไอ้การเรียนออนไลน์ มันทำให้เราเปิดโลกมากเลย อย่าง อย่างผมอะ สมัยนี้นะ เออ มันมีวิชาที่แบบเราสามารถเรียนรู้จากต่างประเทศได้ แล้วเราก็แบบได้ใบ เซอร์ มาด้วย อะไรอย่างเงี้ย เออ อย่างเมื่อก่อนอะมันจะมีอย่าง ผมยกตัวอย่างแล้วกัน อย่าง อย่างเมื่อก่อนเลยนะถ้ามี มีเกี่ยวกับ วิชา Cyber Security ก็คือรักษาความปลอดภัยทาง ทาง ทางไซเบอร์อะ ก็คือทาง ทางอินเทอร์เน็ต หรืออะไรพวกนี้ หลักสูตรนี้จะไม่มีในไทย อะไรอย่างเงี้ย แล้วคนที่ต้องการเรียน แล้วก็จะไปจบหลักสูตรนี้ได้ต้องบินไปอเมริกาเท่านั้น อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็คือคนไทยสมัยก่อน ถ้าจะสายนี้นะมาอเมริกา แต่เดี๋ยวนี้มันยังดีตรงที่ว่า เฮ้ย มะ ที่เราสามารถสอบเอาใบ เซอร์ ได้โดยที่แบบทางพวกแบบไมโครซอฟต์ หรือซิสโก้ หรืออะไรชั้นนำดัง ๆ เกี่ยวกับเรื่องเน็ตเวิร์ก อะไรอย่างเงี้ย เขาเปิด คลาส ขึ้นมา แล้วก็แบบให้เราเข้าไปเรียนได้ผ่านออนไลน์แล้วก็มีใบ ใบ ใบ เซอร์ทิฟิเคิต คือใบรับรองออกมา แล้วเราเอาไปสมัครงานได้ อะไรอย่างเงี้ย
อาครับ ครับผม อ๋อ ครับ อา ๆ นึกออก อืม อา อา ครับ อืม ครับ อา จริง จริงครับ เพราะว่า อย่าง อย่างที่ผมเห็นเพื่อน เพื่อนเขาก็คุยกันแบบ มี มีดูงานเรื่อง เซคิ Security เอาไว้แหละครับ เขายังไม่ ไม่กล้า ไม่มีใครกล้ากระโจนเข้าไป <chuckles> เหมือนว่า ใช่ ๆ เหมือนว่า เอ๊ะ มันยังงง ไม่ใช่มันงง ๆ แต่เหมือนแบบ เออ เหมือนไม่มีใครในกลุ่มเพื่อนผมที่รู้สึกว่า เฮ้ย แบบถนัดด้านนี้ ก็เลยไม่มีใครกระโจนเข้าไป แต่ที่แบบยกตัว แต่ในกรณีที่แบบ หมายถึงเรียนออนไลน์แล้วแบบเอาจากที่เรียนออนไลน์ไปสมัครงานน่ะ น่าจะเป็นพวก Data อะไรเงี้ย Data Analysis แต่ แต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะ เป็นช่วงเมื่อตอนแถว ๆ โควิด ช่วง ช่วงนั้น อะไรเงี้ย
อือฮึ อ๋อ อ๋อ ครับ อ๋อ เออ เออ ๆ ก่อน ก่อนหน้านี้เนาะ เห็นคอร์สแบบ Data Analysis ออกมาเต็มเลย อะไรอย่างเงี้ย ใช้ SDSS อะไรอย่างงี้อีก
ใช่ ใช่ แต่ แต่ตอน ผม ผม ผมเข้าใจว่าตอนนี้ ก็ ก็มีคอร์สนะ แต่ก็ไม่รู้สิ ผม ผมแค่รู้สึกว่า เพื่อนได้งานกันช่วงนั้น ไม่ ไม่ใช่ช่วงนี้ อะไรอย่างเงี้ย อา ใช่
อ๋อ ครับ คือช่วงนี้อย่างว่าแหละเศรษฐกิจมัน มันซบเซาลง อะไรอย่างงี้ <chuckles> ส่วนใหญ่มีแต่คนโดนเชิญออกมากกว่าโดนเปิดจ้างเข้า <chuckles>
ครับ อือ <chuckles> ครับผม
เออ ๆ ๆ
ซึ่ง ซึ่งเวลาไปเรียนออนไลน์ผมก็รู้สึกว่า มัน มันไม่ต้องเสียค่าแบบ ค่าเดินทาง อะไรแบบนี้ ไม่ต้องเสียค่ากินข้าวข้างนอก แล้วก็ จริง ๆ ก็ 2 อันนี้ ก็สำหรับผมรู้สึกว่า มันเป็นค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งเลยนะ อย่าง
อืม ๆ ๆ ใช่ผม มัน มันสำคัญอยู่นะว่าแบบถ้า ถ้าตัดออกไปได้ มันจะตัดออกไปเยอะเลย <chuckles>
ใช่ เมื่อ เมื่อก่อน ถ้าแบบคุณออกไปเรียนนี่คุณไปเรียนแถวไหนนะ? หมายถึง ถ้าไม่ ถ้าไม่ใช่โรงเรียนอยากเรียนอะไรเพิ่ม?
ถ้าไม่ใช่โรงเรียนเหรอ จริง ๆ ผมก็ เมื่อก่อนผมก็จะลงแบบ ลง ลง ลง ไงอะ ลงคอร์สพิเศษ อะไรอย่างเงี้ย คือแบบ อย่างเช่น เล่นดนตรี หรืออะไรอย่างเงี้ย
ครับ อา อา ซึ่งมัน เดี๋ยวนี้มันก็ออนไลน์ได้แล้วใช่ไหม? ผมไม่แน่ใจ ดนตรี
ใช่ครับ เดี๋ยวนี้มันก็มีออนไลน์ได้ แต่แค่แบบว่า ยังไงอะ ถ้า ถ้า ถ้าเป็นเรียนดนตรีอะ ก็เรียนออนไลน์ ก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไร เพราะว่ามันจะมีแบบ
ฮ จับคอร์ด อะไรอย่างเงี้ย ผมนึกไม่ออกเลย <chuckles>
ฮ เอ่อ มีจับคอร์ด มันต้องมีจับคอร์ด มันก็ต้องไปให้อาจารย์ดู จับคอร์ด อะไรอย่างเงี้ย มันแบบ แบบ กลองมันก็ต้องตีกันสด ๆ เห็น ๆ อือ
ครับ กลอง กลอง กลองก็ไม่ได้ กลอง กลองผมรู้สึก มันก็มีท่าจับ ที่ ที่ตี 1 ครั้ง และดึง 2 ครั้ง <chuckles>
ก็คือต้องบอกว่า ถ้า เบสิก พื้นฐานอะ ถ้าจะปูพื้นฐานเลย ผมมองว่า ออน เรียนออนไลน์ ไอ้พวกเนี้ยมันไม่ตอบโจทย์เท่าไรหรอก แต่ถ้าแบบว่าเรียนแบบ เรียนแบบว่าวิชาการ ประมาณนั้นน่ะ เออ มันน่าจะตอบโจทย์มากกว่า กับการเรียนออนไลน์ แล้วเราแบบสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเองได้
อืม อา วิชาการ อา ครับ แล้วก็อีกเรื่อง แล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง ผมรู้สึกว่า ที่ออนไลน์ทำ ใกล้ ไม่ได้ใกล้เคียงกับในห้อง เลย อาจจะเป็นเรื่องกิจกรรมนะ อันนี้คุณเห็นด้วยไหม?
อ๋อ ใช่ครับ เออ พูดถึงนักกิจกรรม <chuckles> พอเรียนออนไลน์ มันทำยากอะ
โอ้โฮ โอ้โฮ ผมบอกเลยเว้ย อ ส่วนตัวนะ ส่วนตัวผมคนเดียวนะ กิจกรรมออนไลน์ น่าเบื่อทุกกิจกรรม เลย น่าเบื่อ เหมือน เหมือนทำเพื่อแบบ อืม อา ไม่ ไม่ สิ่งที่คิดไม่ใช่สิ่งที่ดีนะ แบบอารมณ์ผมแค่รู้สึกคนเดียวนะว่า 1 ชั่วโมง กิจกรรม 10 นาที เหมือนแบบจริง ๆ อะอยากจะสอน 1 ชั่วโมง แต่สอนไม่ได้ ก็เลยต้องหากิจกรรมมา 10 นาที ให้มันอะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบ
เออ <chuckles> กิจกรรมผ่านออนไลน์ มันดูแบบแปลก ๆ อะ สำหรับผมอะ มัน มัน มัน มันยังไง มันไม่ได้ตอบโต้กันจริง ๆ อะ เออ
อืม เออ มัน ผมจะ จริง ๆ อะ จริง ๆ มันก็อาจจะมีที่เวิร์กนะ ในความเห็นผมนะ แต่คือถ้าผมไม่เจอแค่นั้นนะ ถ้าผมเรียนออนไลน์มาตั้งแต่โควิดน่ะ ผมไม่เคยเจออะ <laughs> มันก็แค่ นั้นแหละ <chuckles> เออ
อ๋อ ครับ <chuckles> <chuckles> ผมจะชอบ ถ้าเรียนออนไลน์ผมจะชอบแบบที่อาจารย์ เขานอกจากจะมาอ่าน เพเปอร์ แล้วอะ ก็คือเขาเตรียม <tsk> เตรียม ข้อมูลอื่น ๆ ที่นอกจากที่อยู่ในกระดาษ อย่างเช่น เขาเตรียมยูทูบมาให้เราดูว่าแบบ เออ อันเนี้ยมันแบบน่า น่าดูนะ เพราะมันเกี่ยวกับนี้นู้นนี่นั่น แล้วเขาอธิบายเพิ่มเติมจากยูทูบเข้าไปอีกด้วยประสบการณ์ของตัวเองอะ ใส่เข้าไปอะ อะไรอย่างเงี้ย ผมจะชอบแบบนั้นมาก เพราะแบบ คือสิ่งที่เราอยาก เรียนรู้จากอาจารย์จริง ๆ เราไม่ได้อยากเรียน รู้เรื่องทฤษฎีในหนังสือที่เขียนอยู่หรอก แต่เราอยากเรียนรู้ จากประสบการณ์ของเขาโดยตรง ที่เขาแบบย่อยมาแล้วอีกทีหนึ่ง จากความเข้าใจของเขาเอง อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ถึงจะเรียกว่า อาจารย์ เออ มันจะ ได้ช่วย ให้เราแบบเป็นเร็วขึ้น เข้าใจมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ย
อา อา อา อา ครับ อา ใช่ ครับ อ อันนี้ก็เห็นด้วยนะ แต่จริง ๆ ก็ จริง ๆ น่าจะมีคนเห็นด้วยเยอะนะ เพราะว่า ถ้า ถ้าจะพูดตามหนังสือ อ่านหนังสือออก ขอโทษครับ <laughs> แดะ แต่ แต่ต้อง บ มันก็อาจจะมีบางโอกาสก็ได้ ที่อาจารย์เขาแบบ อาจจะหมายถึงแบบงานยุ่ง อะไรแบบนี้ ก็เลยสอนไม่ดี แต่ แต่ต้องไม่ใช่ทุกโอกาส อะไรเงี้ย <chuckles>
<chuckles> เออ เออ ใช่ ก็ ก็ มันก็ ก็แล้วแต่ <laughs> แต่ว่าบาง อาจารย์บางคนก็แบบ ก็ไม่ ไม่ได้คิดจะปรับปรุงวิธีการสอนของเขาเลยนะ มาถึงก็ อ้าว นี่ ผม ผมยังโดน โดน โดน ทีหนึ่งเลย คลาสเรียนออนไลน์อะ เอา เพเปอร์ โยนมาให้ในกลุ่ม LINE ก่อน แล้วก็แบบ "ไปอ่านมาก่อนนะ" แล้วเป็น เพเปอร์ ภาษาอังกฤษ 100 หน้าอะ "ไปอ่านมา ก่อนเข้าเรียนนะ" คือแบบ โอ้โฮ <chuckles> อาจารย์ อาจารย์สั่งอย่างงี้ คือแบบไม่ ไม่ได้คิดถึงนักเรียนเลยอะ <chuckles> เออ พอสั่งอย่างงี้เสร็จ แล้วพอถึงเวลาทำอะไร พอถึงเวลาก็มาพูดในชีตนั่นอีกทีหนึ่ง คือแบบ ฮะ!
อา อือ อา อา <chuckles> คือเหมือน เหมือนเวลา อันเนี้ย นอกจากเรื่องเรียนนะ เหมือนเวลาสั่งงานถ้าเป็นออนไลน์ เรา เขา เขาไม่เห็นฟีดแบ็กเรา เขา ผมรู้สึกว่าความกล้ามันจะเยอะกว่า หมายถึงว่าการไต่ความกล้าละกันอะ ความกล้ามันจะเยอะกว่าปกติก็ได้ หมายถึงถ้าพูด ในห้องแบบ มันก็ มัน
อ๋อ หรือว่าการแสดงความคิดเห็น อย่างงี้ใช่ไหม?
ใช่ ๆ คุณ คุณนึกสภาพหรอก ลองพูดในห้องว่าแบบเอา 100 หน้าไปอ่าน ผมว่าน่าจะมีหน้าห้องสักคนที่พูดว่า อะไรสักอย่าง ทำหน้าบึ้งตึง อะไรอย่างเงี้ย มันก็แบบ
<laughs>
ผมคนหนึ่งอะ ทำหน้าบึ้งตึงแล้วอะ ถึงอยู่หน้าห้องหรือหลังห้อง <laughs> แต่มันเป็นออนไลน์
บางเรื่องก็ต้องบึ้งตึง แหละ เออ ก็แบบแต่แบบทำอะไรได้อะ เขาสั่งมาอย่างงี้ อะไรอย่างงี้ แต่ก็แบบ อา อาจารย์บางคนอะ มันก็แบบเขาก็ไม่ ไม่คิดจะพัฒนาวิธีการสอนตัวเองเลย อะไรอย่างเงี้ย สอนมาอย่างงี้ ก็อยู่อย่างงี้แหละ นักเรียนจะเข้าใจไม่เข้าใจก็แล้วแต่ อะไรอย่างเงี้ย คือถ้าเจออาจารย์แบบนี้ ก็ทำได้อย่างเดียว ทำใจ <chuckles>
เหรอ อืม ครับ เออ ครับ แต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากเทคโนโลยีมันเยอะขึ้นเนาะ คุณรู้สึกว่า เฮ้ย มีเทคโนโลยีอะไรที่แบบช่วยในการเรียน หรือว่าอาจจะออนไลน์ก็ได้หรือ On-site ก็ได้อะไรอย่างงี้ครับ?
เอ๋ จริง ๆ ถ้าให้ผมมองอะ ก็ <tsk> ยังไงอะ อย่างหนึ่งที่ ที่ ที่สมมุติว่า on-site อย่างเงี้ย แล้วมันโอเค ก็คือการถ่ายวีดีโอมั้ง <laughs>
อืม อา แต่ถ้าเป็นออนไลน์น่าจะเข้ากันกว่านะ เพราะว่ามันเหมือนออนไลน์ก็เป็นเทคโนโลยีนะ
ใช่ ๆ แล้ว แล้วเดี๋ยวเนี้ยเอาวิดีโอนั้นน่ะเสร็จแล้วไปย่อยใส่เอไออีกทีหนึ่ง เอไอมันย่อยมาให้อีกทีหนึ่งค่อนข้างจะแบบสะดวก สบายมากขึ้นอีก
อ๋อ เรื่อง เรื่องตลกคือ ผ ผมยอมรับเลยตอนนี้ผมดู Youtube <chuckles> บางวิดีโอผมเป็น 20 นาที ผมเอาไปให้เอไอย่อย <laughs> ย อยากดูแต่ไม่อยากดู <laughs> เออ
<laughs> เออ ไม่ ไม่ใช่ ผมเข้าใจนะ คือแบบที่เอาไปให้เอไอ ย่อยเพราะอะไร จริง ๆ Youtube 20 นาทีอะ เขาอาจจะพูดน้ำอยู่แค่ 5 นาทีก็ได้นะ เขาพูดยืด เอ้ย เขาอาจจะพูดเนื้อแค่ 5 นาทีที่เหลือเป็นน้ำอะ แล้วเขาพูดยืดเลี้ยงวิดีโอไปเรื่อย อะ
ฮึ ใช่ อ๋อ อืม โอ้ ผม ผมเคยเห็นวิดีโอหนึ่ง เรื่อง เรื่องอะไรเหมือน เหมือนเป็นคำถาม คำถามหนึ่งอะ แล้วในคอมเมนต์ก็ตอบคำถามนั้นเลยแบบตอบเลยอะ <laughs> แต่วิดีโอ ยี่สิบ นาที คนกดไลก์เต็มเลย โอเค ต้องเลือกวีดิโอแค่นี้เอาเลย
อืม ๆ ใช่ ๆ กว่ามันจะ ต่อมันก็แบบยืดไปอย่างงั้นน่ะ เออ มันน่ารำคาญอะ เออ บางทีผมก็แบบ เออ โยนปึ้ง! เข้าไปเลยดีกว่า ให้มันช่วยดูให้หน่อย <laughs>
อืม ครับ เฮ้ย แต่จริง ๆ นะ ผ ผมก็เรียนออนไลน์มันก็มีข้อดี อย่างหนึ่ง เรียนในห้องก็มีข้อดีอย่างอย่างหนึ่ง ผม ผมรู้สึกว่า เอ๊ย สิ่งที่อาจจะแบบในความเห็นส่วนตัวนะ ดีที่สุดคือเรียนประสานกัน อันนี้คุณเห็นด้วยไหม หมายถึงว่า เรียน เรียนประสานกัน หมายถึงบาง บางทีก็เรียนในห้อง บางทีก็เรียนออนไลน์ผมว่าแบบ
เรียนอะไรนะ? อ๋อ
ถ้า ถ้าอาจา ถ้าอาจารย์แบบมี อ่า ถ้า ถ้าสมมุติว่ามีไอเดียแบบ หมายถึงอาจารย์แบบ
เออ
ยังไงอะ ใส่ใจกับการสอน สุด ๆ นะ ผมว่า มันน่าจะออกมาเวิร์กนะ เออ
สำหรับผมอะ ผมมองว่า จริง ๆ เรียนที่ไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการสอนของอาจารย์ มากกว่า <chuckles>
ผม ที่ คือผมนึกถึงบางวิชา ที่มันเรียนออนไลน์ไม่ได้ พวกวิชาทดลอง อะไรอย่างเงี้ย มันจะต้อง ต้องแบบ ใช่ ๆ คือ
อ๋อ อือ ใช่ ๆ วิชาทดลอง อ๋อ แต่ แต่ผมเคยเห็นอาจารย์บางคนนะ ที่เขาทำอะ เขาก็ ยังไงอะ ตอนช่วงโควิดเนาะ เขาก็เอาสื่อการสอน ด้วยการเอายูทูบมาให้นักเรียนดูแทนที่แบบจะไปปฏิบัติจริง แล้วก็แบบ มันจะมียูทูบบางอันที่แบบ มันพยายามทำทีละขั้นตอนให้นักเรียนดูเลย อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ อา อา ๆ มี อา ผม ผมผ่านจุดนั้นมาเหมือนกัน ผม ผมไม่ชอบ ผม อยากจับของจริง <laughs> ผมอยากจับของจริง
อืม ๆ ๆ อ๋อ มันก็ ส ก็ ก็จริง ๆ จับของจริงดีกว่าไหม ดีกว่าจริง ๆ แหละ แต่ แต่ตอนโควิด มัน มันช่วยไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย เออ ก็เลยต้องทำกันแบบนั้น เออ อย่างเงี้ย แล้วก็ผมมองว่า อ๋อ ข้อเสียของ ของ ของ ของ ของการสอนออนไลน์เลย ก็คือมันไม่เหมาะกับเด็ก
ใช่ ๆ ใช่ ๆ อืม อา คนเราโฟกัสสมาธิยากกว่า
ใช่ คือ อ่า อย่าง ม ยกตัวอย่างง่าย ๆ เลย เด็กประถมอย่างเงี้ย ตอนที่แบบยุคโควิดเนี่ย ผมมองว่าเด็กประถมไม่น่าจะได้อะไรเลยจากการเรียนตอนช่วงนั้นน่ะ อะ <chuckles>
โอ้โฮ โอ้โฮ เด็ก ๆ ประถม อือ นั่งในห้องยัง อือ ยัง ยังนั่น <chuckles>
เออ นั่งในห้องยังหลุกหลิกเลย ยังเล่นกันตลอดเวลา ยังแบบดุ๊กดิ๊กอยู่เลย อะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบให้มาเรียนออนไลน์เหรอ โอ๊ย ไม่มีทาง <chuckles>
อืม อืม โอ้โฮ มันก็ ยังไม่ ยากเลยนะ ผมเป็นอาจารย์นี่
ใช่ ๆ คือยากจนกระทั่งเด็ก ม.ต้น ก็ยังยากเลย อะไรอย่างเงี้ย ผมมอง ก็มองว่า เฮ้ย มัน เด็กมันไม่เหมาะกับการเรียนออนไลน์เด็ดขาดเลย อะไรอย่างเงี้ย
เอ๊ะ เอ่อ ผม ผมเพิ่งนึกหัวข้อนี้ขึ้นมาได้เลย จริง ๆ อย่างที่คุณพูดเลย เป็นไป เป็นไปได้ยากมาก ครับ
อืม <chuckles>
กรณีอาจจะ ได้ ถ้าเป็นการ์ตูนหมดเลย แต่การ์ตูนหมดเลย 8 ชั่วโมงก็ไม่ได้ แล้วใครจะมาทำการ์ตูนให้เด็กดู แปด ไม่ได้ โอ้โฮ
ใช่ ใครจะมานั่งทำ มันไม่ได้ อาจารย์ยังไงก็ต้องพูด แล้วก็แบบเด็กเดี๋ยวจะขาดไอ้นี่ ขาดทักษะการเข้ากับเพื่อนอีก อะไรอย่างเงี้ย
โอ้โฮ โอ้โฮ ไม่ได้ ช่วง ช่วงนี้เห็นรู้สึกว่าเป็นปัญหาด้วยนะ หมายถึงทักษะการพูดคุย อย่างเนี้ย ผม เนาะ
อ๋อ ใช่ครับ คือ คือเด็ก เด็กยุคนี้ บางที อืม มัน มัน มัน มันขาดหายการเชื่อมต่อไปไง คืออย่าง อย่างไปโดนยุคโควิดเข้า อย่างเงี้ย มันก็ยิ่งแบบหนักเข้า อะ แล้วแบบเด็กที่เข้า ป. 1 อะ จังหวะที่โควิดเข้าอะ ก็คือเขาจะไม่รู้จักหน้าเพื่อน เขาจะไม่ได้คุยกับเพื่อนเลย อะไรอย่างเงี้ย
อืม โอ้ ก็นะ เอาจริง ๆ นะ ผมฟังรุ่นน้องมาขนาด คนที่เข้าปี 1 ตอนโควิด <chuckles> ปี 2 ปี 3 ยัง ยังแปลก ๆ เลย โอ้โฮ เทียบกับเด็กนี่น่าจะ
อ๋อ อืม ๆ น่าจะหนักเลยอะ คือเด็กแบบ แล้ว แล้วเด็กที่ไม่มีผู้ปกครองกำกับดูแลอยู่อะ คือแบบพ่อแม่เขาก็ต้องไปทำงาน อะไรอย่างเงี้ย คือเด็กพวกนั้นแล้วมาให้ ปล่อยให้เรียนออนไลน์เองนะ คือ โอเค เด็กไม่มีทางได้อะไรเด็ดขาด แน่นอน <laughs>
อ๋อ โอ้ แต่ จริง แต่ถึงผ่านช่วงนั้นมาแล้วเนาะ ผมเห็นทุกวันนี้ ช่วงนี้มันก็มีบางช่วงที่จำเป็นต้องเรียนออนไลน์นะ อย่างฝุ่นเอย หรือว่าโควิด หรือว่าล่าสุดโควิดเอย ที่ปิดกัน
เออ ใช่ ๆ ช่วง ช่วง ใช่ ก็ พุย PM 2.5 ถ้ามันเยอะ เขาก็ต้องสั่งปิดบางพื้นที่อีก อะไรอย่างเงี้ย หรือว่า ถ้าโควิดมันระบาดขึ้นอะในโรงเรียนใน อันไหนก็ต้องปิด
เออ ต เออ ตอน ครับ ก็รู้สึกว่า เฮ้ย เรียนออนไลน์มันก็อาจจะไม่ใช่แค่ตอนโควิด <chuckles> ตอนนี้ก็เริ่มมีมาถี่ ๆ ไม่รู้จะมีเหตุการณ์อะไรตลก ตลก อยู่บ้าง
อืม แต่สำหรับผมอะ ผมมองว่านั่นแหละ เด็ก ๆ อะ ไม่เหมาะกับการเรียนออนไลน์ เด็ดขาดเลยแบบ เด็กมันไม่ได้อะไรเข้าหัวเลยนะ คือแบบ ถ้าเราไม่ไปกดดันเด็กด้วยการนั่งเรียนในห้องเรียนอะ คิดว่าเด็กมันจะเรียน เหรอ? <laughs>
อือ อืม ใช่ ผม คือตอนเนี้ยผม ถ้า ถ้า ถ้าผมพูดจริง ๆ ผมนึกออกวิธีเดียว คือการ์ตูนกับเกม แต่แบบด้วยค่าใช้จ่ายในการสร้างที่สูงริบริ่ว สูงไม่รู้จะสูงไงมันก็เลยเป็นไป ไม่ได้
เอ๊ะ แต่ก็ไม่แน่นะ ผมมองอนาคตอะ ถ้าเอไอมันเริ่มสร้างการ์ตูนได้ ค่า ค่าใช้จ่ายตรงนี้ ก็จะลดลงไปเยอะ <laughs>
ครับ ผมรู้สึกว่า ถ้ามันจะเป็นไปได้จริง ๆ อะ คือเอาของต่างประเทศมาแปลเป็นไทย ผมว่าต่างประเทศคงมีอยู่แล้วแหละ น่าจะ มีแหละ โลกมันกว้างใหญ่
เออ ๆ ก็เป็น ก็เป็นไปได้เนาะ แต่ แต่อย่างผมมอง มองว่ารอ รออนาคตให้เอไอมันทำง่าย ๆ กว่านี้ อะไรอย่างเงี้ย แล้วค่าใช้จ่ายน้อยลงอะ อาจารย์ทุกคนเนี่ยจะสามารถใช้ได้ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง ซึ่งมันจะโอเคกว่า แล้วแค่แบบ แค่บอกวิธีการสร้างนิดเดียวแล้วเอไอมันจัดการให้อะ ว่ามันจะทำได้นะสื่อการสอนพวกเนี้ย
ได้สิ อา อา อา ครับ มัน มันอาจจะถึงจุดที่ว่าแบบอีก 20 ปีผ่านไป ผมบ่นลูกว่า เฮ้ย ทำไมดูการ์ตูน ลูกก็บอกเรียนออนไลน์อยู่ อะไรอย่างเงี้ย <laughs>
<laughs> เออ เนาะ ก็เป็นไปได้อยู่ ก็เป็นไปได้อยู่
<chuckles> อ เออ เออ ลูก ลูกสาวคนโตอยู่สัก ม. 5 ยังดูการ์ตูนอยู่เลย ไม่ นี่ ก นี่เรียนอยู่ <laughs>
<laughs> เออ เป็นไปได้อยู่นะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นไป
<chuckles> ใช่ แต่ฟังแล้วมันก็น่าสนุกนะ ผมก็อยากให้เกิดรุ่นผมเหมือนกันนะ แต่ก็
<laughs> ไม่ทันแล้ว ถ้ารุ่นเรา ไม่ทันแล้ว <laughs>
อืม ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ทันแล้ว ร ร ของเรานี่ต้อง ต้องพึ่งหวังอาจารย์ว่าอาจารย์คนนี้เล่าเก่งหรือเล่าไม่เก่ง ต้อง ต้องพึ่งดวง ครับ
เออ ใช่ ต้องพึ่ง พึ่ง พึ่งแบบความสามารถของอาจารย์ล้วน ๆ น่ะ <chuckles>
อืม ใช่ ๆ ก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย จริง ๆ อะ การเรียนออนไลน์มันก็ดี ในมุม ถ้า ถ้าเทคโนโลยีมันเยอะกว่า อะไรอย่างเงี้ย อืม
ใช่ ๆ ถ้าเทคโนโลยีถึงแล้วอาจารย์ใช้เป็นเนาะ มันก็ มันก็โอเคนั่นแหละ แล้วแบบเด็กอะ คนเรียนอะรับ เปิดใจรับมันด้วยนะ ต้องเปิดใจรับมันด้วย
จริง <chuckles> ครับ มันก็อยู่ที่ช่วงวัยด้วยนะครับ อย่างที่คุณพูด อืม อืม ครับ
<laughs> อืม ใช่ ถ้าแบบเด็ก เด็กคนไหนมันรับ มันก็รับได้จริง ๆ นะ มันก็โอเคนั่นแหละ แต่ถ้าเด็ก เด็กบางคนมันหลุกหลิก ไม่มีสมาธิ ไม่ได้ ไม่ได้อยากจะเรียนเหรอ ก็ไม่คิดจะเรียน มันก็ เรียนออนไลน์ ก็คือไม่ได้อะไรเลย
อ๋อ ครับผม น่าจะหลายคนเลยครับ ผม <laughs> วันนี้ก็สนุกมากเลยได้ พ พูดคุยเรื่องเรียนออนไลน์ เรียนในห้องกัน ได้ความรู้เยอะเลยครับผม
<laughs> เช่นกันครับ สนุกมากเลย ไว้ ไว้มีโอกาสหน้าก็มาพูดคุยในหัวข้ออื่น ๆ กันใหม่นะครับ ยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ
ครับ สนุกมากครับ สวัสดีครับ